なるほどね。あとさっき、あの、スイスの方のお話があったんですが、それにこう、あの、やはり旅行にした、なんです、あ、目的がはっきりしてる例えば自然が好きとかね、あの、こう、山が好きとか、そういう共通点があると余計にあの、旅行が終わった後でも関係って繋がりやすいんですよね。すっかね。うん。
うん。 うん。 はい。 あっ。 そうですね。まあ、あとはそれに加えて、例えば、あの、言葉とか通じなくても、あの、自分とか結構サッカー好きなので、そうすると、その、まあ、ほんとに非言語的なコミュニケーションで、あの、どこの国に行っても、あの、競技人口が、あの、世界一のサッカーで繋がれたりすることもありますね。
うんうん。 うんうんうんうんうん。 うんうんうん、はい。 うんうん。 はい。あ、確かにそうですね。サッカーも本当、うん、ファン多いですもんね、世界中にね。うん。
うん。 はい。
はい。あの、今日はね、あの、観光地で仲良くなった人のね、あの、こう、色々と連絡を取り合っている様子をね、あの、具体的にお話ししていただいてね、とてもな、楽しかったです。どうもありがとうございました。
うん。 はい。 あっ。 はい。こちらこそ、ほんとにお話聞いていただき、ありがとうございました。